Mah, allora, come in tutte le vite, come, la vita ti ognuno mhmm, di ognuno di noi, ehm, la vita è un problema fondamentalmente, quindi adesso al di là del
Un p dice è un problema gigante, tipo un universo? Problema gigante nel quale ruotano problemi poi più piccoli.
È un problema gigante, eh. Esattamente, quindi di conseguenza ehm, e poi io guardo il mio ovviamente, guardo il mio orticello e ti posso dire che effettivamente, ehm, tutte le volte che uno cerca un attimino di tirarsi un attimino su, vedere le l classico bicchiere mezzo pieno, ehm, si cerca di affrontare le cose effettivamente come vanno affrontate, senza drammi, senza arriva la mazzata.
Sì. Esatto, esatto. Eh beh e sì, <chuckles> tutti uno ci p che poi un po', se vogliamo, anche film horror rispecchia anche un po' diciamo quella che era la commedia italiana anni '80, no, l g prima Fracchia, poi i vari Fantozzi, Renato Pozzetto, insomma anche loro diciamo che avevano queste colonne sonore che poi sono rimaste storiche perché qualc quando ci succede qualcosa
Cioè. Esattamente, esattamente.
eh somma, classica nuvoletta di Fantozzi, no, che vai in vacanza, ti segue.
La classica nuvole di Fantozzi, quindi quando uno pensa e dice, la colonna sonora: "Che canzone metteresti all'inizio di un film sulla tua vita?" Ecco probabilmente metterei davvero quella di Fantozzi, perché effettivame <laughs>
<chuckles> Quello è lu uacci uari uari <chuckles> eh già com'è umano lei, vabbè allora sì. <chuckles> Senti ma, allora, immaginiamo che stiamo girando finalmente questo film, questo capolavoro hollywoodiano, ehm, qual è la scena d'apertura che t'immagini, dove siamo, che età hai, qual è che atmosfera crea la musica?
<chuckles> Bellissimo, sulla mia vita tra l'altro, verissimo.

Mh, ma però meglio dei 20, perché i 20 proprio, mhmm, cioè, uhm, in realtà i nostri genitori, ehm, 20 anni erano già sposati, la casa e questo, quell'altro, lavoro a tempo indeterminato, ma tu hai visto una di queste cose a 20 anni? No perché
No. Sì. Io sì. È per questo ti dico del film horror, giuro, assolutamente sì. Io a 20 anni
Sì? Veramente?
avevo già un lavoro a tempo indeterminato, avevo già firmato per la casa. Quindi quando ti dico assolutamente un film horror, per me è stato poi per l'amor del cielo, ti ripeto c'è di molto peggio nella vita assolutamente, ma io mi stavo già scon
Ah! Sì, certo, però comunque sia, non va sminuita la tragedia, diciamo che ognuno di noi poi vive le cose, ehm, a seconda di come ehm, si, nel senso
Esattamente. E io a 20 anni mi ero già scontrata per mille più motivazioni con il mondo degli adulti, e per me è stata tremendo. È un salto assolutamente un salto nel buio
Che è tremendo poi, senza guida, senza
è un salto davvero nel buio.
E beh, effettivamente.
Da film horror. Che tu vai sotto, e non sai che cosa trovi, cioè potresti trovare i demoni, potresti trovare, ehm, <chuckles> i vampiri, gli zombie, potresti un ex.
Beh e Vampiri, insomma. Gli ex! Che sono ancora peggio dei demoni e dei vampiri a volte. Senti
Ma c'è un girone infernale per loro? Cioè se ti butti dell'abisso li trovi, li trovi, perché c'è un girone apposta per loro.
Assolutamente, assolutamente. Ed è fatto a centro commerciale dove devi aspettare, e aspettare, e aspettare all'infinito, e non c'è un posto per sedersi. Questo so' convinta che è la visione del girone infernale per gli ex. Senti, vabbè ti te volevo ringraziarti tantissimo t per la simpatia, per le risate anche per i momenti seri perché comunque abbiam parlato anche di musica, diciamo <chuckles> se era al di fuori appunto della colonna sonora magari di Fantozzi, ehm, che poi rispecchia tanti de ehm, delle della nostra generazione, e volevo dimmi?
Assolutamente. <chuckles> Assolutamen